أيوه، الخطة الت اليوم كمان عارفة آآ مش لازم مثلًا كلّ يوم تاخدي وقت لنَفْسِك، ومش لازم تستني لحد ما تيجي لِك السفرية، يعني حاولي تستغلّي كلّ فرصة بتيجي لِك في يومِك، النهارده جات فرصة ومثلًا لقيتِ وقت انزلي، اقعدي مثلًا في Caffe، ادّي لنفسِك وقت، اشربي كده حاجة حلوة بتحبيها، آآ كوباية كاكاو سُخنة كده، آآ الحاجات دي هي ممكن تكون بسيطة و ومش هتاخد منِّك وقت كتير بس هتحسّي إنّها فرقِت معاكِ. بُصّي ما تجيش على نَفْسِك أوي علشان حد، يعني حتّى زي ما بتقولي بييجي لِك مفاجآت، المفاجآت اللي بتيجي في يومِك ده، حاولي تفكّري فيها، يعني هي ضرورية والَّا ممكن أأجّلها، مش عشان ما تخلّيش نِفْسِك من أي في نِفْسِك، فكّري في نَفْسِك، فكّري في في في نفْسيتِك، وخلّي بالِك إن النفْسية ممكن تكون بتأثّر عليكِ جسمانيًا كمان.
إمم. اهم.
ف فكلّ ما حافظتِ على نَفْسِك أكتر وعلى أكتر، آآ يعني ده هيخلّيكِ عندِك قوة وعارفة تتجاوبي، اعرفي إن أنتِ ليكِ حق في نَفْسِك زي ما هُم ليهم تعرفي تعملي كده؟
بالضبط. آه، يعني بصراحة أنا هابدأ أعمل كده وهابدأ أركّز أكتر، أكتر في الموضوع ده علشان يعني أنتِ زي ما قُلتِ هو الوقت ده هيساعدني إن أنا ما ييجي ليش احتراق نَفْسي، وهيساعدني إنّي أكون واقفة على رجلي علشان آآ كلّ المسؤوليات اللي حوليّا دي فلازم آخُد بالي من نَفْسي. أنا بصراحة اتبسطت أوي، أوي، أوي، بالفضفضة معاكِ واتبسطت بالأفكار اللي أنتِ قُلتيها لي، فشكرًا جدًا ليكِ.
بالضبط. عفوًا على إيه، أنا موجودة معاكِ لأي وقت.